Слушай, ну прикольно, интересненько. Так.
Ага, завтра им напишу, спрошу, когда у них свободные места есть, вот. Если что на июль можно сориентироваться. Куда ещё прикольно бы? Ну, вот, аквапарки всякие, точно нет. Это прям сильно такая
Мгм. Не, мне такое не нравится. Там много людей, там можно травму получить, э, там ну такое.
И мне не нравится. Мгм. Ещё это визжащее всё вокруг, не-не-не, хочется какой-то
Да, а согласна.
А ещё бы я, наверно, б выпала на каком-нибудь, там, типа, как этот W отель, в бассейне наверху. Такое, чтоб лакшери, мгм.
Это ага, слушай, я бы даже, наверно, просто взяла бы какой-нибудь отель хороший, с завтраками вкусными, ужинами, знаешь, за сутки, вот, э, с бассейнами. Вот, просто на сутки потусить в отеле в ограниченном пространстве, чтобы чтобы не было перез перезагрузиться от этого множества и вообще широты возможностей выбора. А так, ну, это как, за да, засунуть себя в небольшую коробку, да, на всё включено, вот, такую бы в коробочку себя поместить и просто отдохнуть.
Да. Мгм. Ой, и я хочу. Ну такой, типа, резорт, да? На всё включено, да? Ой, и я хочу. Мгм. Мгм, даже не на сутки, а на 2, наверное, хочется. Можно
Этот. Я знаю, в Тоссе есть очень крутой отель, там сутки 190 на 4 человека, и там очень вкусный, прям к ф вкусный французский
сто девяносто на 4?
На 4, да человека номер. Там очень вкусный завтрак французский, ужин, вообще бассейны всякие, очень в классные.
Как это дешево? Это по полтосу? Это Macia эта что ли?
Не помню четырехзвездочный там, надо, э, надо узнать, а, узнать к
А, нет. Так узнай, что это, ты 4 человека- это ж халява, если за сто дев или каждый по 190?
Не, там номер 190.
А ну так классно! Узнай конечно, а чё.
Мгм.
М, вообще, всё. Я уже настроилась на идеальные выходные. <laughs> А, одни- на всё включено, другие- "лохматить чубчики ламам". <laughs>
Вот, прекрасно жить себе по те кто без. Мгм, вот, э. В общем, э, те, которые не успели себе придумать отпуск, значит, будет, а, б есть возможность придумывать идеальные выходные.
Мгм. М, будут однодневные отпуска, двухдневные, ладно. <laughs> Э, спасибо тебе за вдохновение. Я теперь планирую до конца августа.
Да, будут их почаще. Ага. <chuckles> Это точно. Спасибо. Отлично. <chuckles>
Пока.